Ay, opo ganun. Kami nga po 'pag pinakulo 'pag nilaga na siya sa tubig, hindi na namin siya minamantikaan para as is na siya, gano'n.
Mm. Mm. Ah, oo, parang para kasi sa'kin ano 'yun, ah, bubudburan ko pa lang ng mantika, 'yan. <chuckles> Alam mo ba may sinasabing mm, sige.
Oo. Pero at least po 'di ba ano 'yung nawawala na 'yung colorant niya <chuckles> so itatapon na parang gano'n.
Oo, o, o, oo. Oo, at saka alam mo ba may nagsabi din sa'kin pati 'yung noodles na Payless kailangan yata, ah, 'di ba papakuluan mo 'tas tatanggalin mo na 'yung tubig ulit.
Ay, oo nga daw po.
'Di ba, kaso min madalas kasi hindi ko ginagawa 'yun eh. <laughs> Minsan sa oo.
<laughs> Kami din, pero siguro ang iniba lang namin, kami naman matagal na kaming hindi kumakain ng mga instant na noodles, 'yan.
Hmm, mm. Eh, pa'no 'yan, ah, ano 'yung nagiging alternatibo niyo o talagang hindi na kayo nakain ng noodles?
Kami 'yung mga instant noodles talagang wala na, 'pag nagke-crave kami siguro ramen na lang sa restaurant. <laughs>
Hmm. Ah, ayun me kaso medyo mahal nga lang, 'no. <chuckles> 'Di ba, 'tsaka ayun para para sa'kin din mas iniiwasan ko na din 'yung mga prito talaga.
Totoo 'yan, oo. Ayan, maganda din po 'yan.
Na mga pagkain, 'di ba? Ikaw, ano ba, ah, eto naman may tanong ako sa'yo. Ano ang mga madalas mong ginagawa para mapalitan ang mga hindi masusustansiyang sangkap sa pagluluto? May mga alternatibo ka ba? Mm.
Sige po, ano 'yan? Ako po kunyari opo meron minsan. Kunyari sabihin natin na magluluto ako ng ayan 'yung gulay kanina chopseuy, so, kaysa lagyan ko ng ng alam mo 'yun 'yung minsan kasi 'yung iba naglalagay ng giniling o kaya baboy mismo na menudo cut, gano'n. Oo minsan 'di na ako naglalagay kasi alam mo 'yun masarap naman siya na na plain lang 'tsaka sinasanay ko 'yung sarili ko na hindi na nasasanay na alam mo 'yun laging naka-karne o laging naka-mataba, 'yan mga pork ganiyan, ganun.
Mm. Oo. Oo. Ah, oo. Mm. Oo. Mm. Ako naman alam mo, nilalagyan ko siya ng, ano, ng itlog ng pugo. <laughs>
Ay ayun masarap po 'yan.
Oo, parang 'yun 'yung 'yung ano ko, alternatibo ko sa baboy.
Tama po 'tsaka maganda 'yan mas maganda 'yung, ano, 'yung taglay niyang protina ba, gano'n, kumpara sa karne.
'Di ba? Mm, 'tsaka alam mo masarap sa chopseuy 'yung medyo ano, ah, 'yung parang half cooked na kung tawagin, 'di ba? 'Yun 'yung mga gus mm, mm. Ayoko naman 'yung mga medyo talagang malambot na 'yung malambot na 'yung sayote, 'di ba? 'Yun sa inyo ba may sayote ba 'yung chopseuy niyo? <laughs> Matanong oo.
Ah, 'yan totoo po 'yan, 'yung crunchy-crunchy pa. Meron po, oo, 'yung ang kaya lang hindi siya masyado gusto ng kapatid ko kaya 'onti lang, tapos 'yun nga hindi ko siya nilalamog, 'yung matagal lutuin, saglit lang talaga para crunchy-crunchy, gano'n.
Mm, mm. Oo, oo, 'di ba? Oo. Tapos ano 'yung pan-sabaw mo, 'yung bang ano din 'yung oyster sauce din?